Fíjate que tengo una situación en la que soy como la actriz secundaria, pero pues sí es algo importante para mí y no sé, pues me siento rara, resulta que por situaciones de salud, mi mamá tiene que dejar la ciudad donde vivía porque ella, pues vivía sola y tuvo un evento de salud muy fuerte y mi hermano y yo ya la convencimos de que no debe de vivir allá ella sola, ¿no?, entonces, eh, pues ya accedió a vender su departamento, eh, de hecho, la vecina, eh, bueno, un hijo de una vecina se lo quiere comprar, está más que puesto el muchacho, eh, o sea que ya tiene cliente y todo, faltan, digamos que los trámites, se tiene que hacer una evaluación, a ver lo de un notario, no se ha visto porque la verdad, pues está lejos, mi mamá vivía como a 10 horas de donde vivíamos noso vivimos nosotros.
Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Sí. <chuckles> Okey. Ajá. Ujú. Sí. Uy, sí está retirado.
Retirado, sí, por carretera, digamos, pero pues, de todas maneras, ¿no?
Sí, sí.
Eh, y, 10 horas de donde vivo yo, de donde vive mi hermano, son como 12 todavía, porque mi hermano vive a 2 horas.
<chuckles> ¡Oy!, no puede ser. Sí, sí, sí.
Sí, caray. Entonces, em, pero fíjate que esto, eh, yo no sé, por un lado, digo, pues, qué bueno que mi mamá ya accedió, ¿no?, a a dejar ese lugar, pero por otro lado, me da pendiente que lo venda.
Ujú. Sí.
No sé, siento que a lo mejor no es tan necesario. Mm, a ver ¿cómo te explico?, mi mamá está viviendo conmigo, ¿no?, o sea, tiene un cuarto en mi casa. Ya le abrimos las puertas aquí y todo. Pero, ella quiere como tener su lugar, como que quiere estar sola, a pesar de que ya le dije yo: ·"Estás, o sea, no, no, no debes estar sola a estas alturas".
<chuckles> Ajá, sí. <chuckles> Sí.
Y después de lo que le pasó menos, ¿no?, entonces
Sí, claro.
Eh, pero
Bueno, pues, está acostumbrada, ¿no?, a a justo tener su espacio.
Sí, su espacio, sus cosas, aparte, eh, bueno, si me voy un poco más atrás, como que ella tiene un trauma, de que haz de cuenta cuando se casó con mi papá, ellos, eh, llegaron a vivir a una casa que en realidad, era de mi abuela paterna, ¿no?
Ujú. Okey.
Mi abuela, pues, como que honestamente, yo la amé con todo mi corazón, pero, no era una buena suegra. Entonces, siempre estuvo ese pues, esa cosquilla de mi mamá de decir, pues, no es mi casa, ¿no?, em.
Sí. Sí, ese choque, ¿no?, ajá.
Sí, la la quería como su casa, pero, pues, al final no era, y luego la perdieron porque mi papá la hipotecó y nun o sea, no pagó la deuda, los embargaron. O sea, em, después, pues, empezaron a rentar hasta que ese departamento de mi mamá donde B bueno, finalmente ellos se divorciaron, ¿no?, pero ese departamento que ahora mi mamá quiere vender lo compró ella, o sea, con su Infonavit, con su esfuerzo, eh, pues, apoyo de mi hermano, por qué no, le le le le completó él una parte. Entonces, este, ella y era un departamento chiquito justo para ella. Dos recamaritas, sala comedor, muy, muy, muy acogedor, la verdad. Entonces, ella siempre decía: "Que, pues, era su lugar, que era su espacio, em, y que siempre había soñado con tener su departamento", y sus palabras eran, dice, es que: "Pues, la verdad, sin mi departamento, yo no tendría en dónde caer muerta". Así <chuckles> decía.
Ay, no. Sí, un montón de cosas. Ujú. <chuckles> Sí. Ujú. Ujú. No. <chuckles>
Ajá. Entonces, pues, a fin de cuentas, era algo suyo, ¿no?, o es algo suyo, digo, todavía no lo vende, pero es algo suyo, es algo por con con lo que ella soñaba, ¿no?, tener, decir: "Es mío, mi departamento, mío, mi lugar, mi casa, mis cuatro paredes", ¿no?, entonces ahora
Sí, claro. Sí. Sí, ya.
a pesar de que ya accedió a a no vivir sola, pues, me conflictúa que que sí di que hasta diga sí, sí, lo vendemos, porque, mm, siento que no es necesario, o sea, como que yo digo: "¿Para qué lo vende si si está conmigo?", pero ella quiere tener su otra vez su lugar. <chuckles> Entonces, pues, no sé cómo convencerla también de que, pues, esté conmigo, ¿no?, que no se vaya sola a ningún lado.
A venderlo, ajá. <chuckles> Sí. Sí, sí, pues, es, obviamente, difícil porque, bueno, los padres, pues, también están acostumbrados a ciertas cosas y, sobre todo, pues, ya cuando están grandes es difícil convencerlos, ¿no? <laughs> Entonces, eh, digo, obviamente, también, pues, tú vas a sentir esa pérdida porque, pues, uno siempre ve el esfuerzo de los padres, uno siempre, pues, quiera o no, a pesar de que no son, pues, como que los esfuerzos de uno, pues, ve, ¿no?, todo lo que pasan ellos, y, pues, sí, obviamente, pues, también vas a sentir pes pesar en esa pérdida de ese apartamento, eh
Sí. Sí.
Pero, pues, o sea, ¿entonces? Ajá.
Pues, es que, además, digo yo, em, quieras o no, es como una pues, red de seguridad, si lo quieres llamar así, no sé, qué tal que, bueno, yo, obviamente, no la pienso dejar ir, pero no sé qué tal que no se acopla a estar aquí o que, pues, no sé, con lo que le vayan a dar por ese departamentito como está muy chiquito
Ujú. <chuckles> Ujú.
no se va a poder comprar realmente en otro lado, o sea, si lo vendes con la idea de rentar, pues, mi mamá ya está grande, ¿no?, entonces no sé qué no sé, no creo que nos alcance para comprar en otro lado, eh, o si se compra algo, a lo mejor no va a ser del gusto entero de ella, no sé, siento que que a lo mejor es una decisión precipitada y, obviamente pero también entiendo que ella quiera tener su propio espacio, su propio lugar, estar en su cama, ¿no?, con sus cosas.
Sí. Ujú. Sí. Sí. Sí, hacer sus cosas, ¿no? <chuckles>
Ajá, y que, por ejemplo, aquí, eh, siempre, o sea, sí, tenemos una cafetera, pero es una cafetera de vidrio y pues literal es de mi esposo, mi esposo la tiene desde la universidad, ¿no?, <chuckles> entonces yo soy la que le tiene que hacer el café a mi mamá en esa cafetera porque me da miedo que se le vaya a caer o que se le rompa, ¿sabes?, por su misma artritis que tiene, ella tiene artritis reumatoide, sus manitas ya están chuequitas, entonces me da pendiente y yo se lo tengo que hacer ajá, y ella, en cambio, en su casa, pues se hacía el café a la hora que ella quería en su propia cafetera, sin miedo de que si, ah, pues si se le rompe, se le rompió y pues ya no pasa nada, ¿no?, por ese lado, la entiendo, además, yo no vivo en un lugar muy transitado, o sea, también vivo en una <chuckles> en una ciudad muy pequeñita, em, que bueno, pues allá quieras o no, también entiendo ese duelo de ella, ¿no?, de que bueno, pues sí tenía sus vecinas, eh, tenía cerquita un supercito, tenía, pues sus doctores, yo acá ya la di de alta en el seguro de acá, ya la he llevado a los doctores aquí, ya le dije: "Mira, mamá, aquí está la lavandería, aquí está una tiendita", o sea, ya más o menos se mueve aquí en mi colonia, pero.
Ujú. Ajá. Sí. Ujú. Uy. Sí. Sí. <chuckles> Ujú. Ujú. <chuckles> Sí. Pero sigue queriendo tener su propio espacio. <chuckles>
Claro, y yo pues no, yo yo quiero o o sea, quiero que esté conmigo y a lo mejor también de, o sea, tener el departamento puesto, porque también a mí me duele de que se deshaga de él.
Sí. Sí, sí, o sea o sea, quieres tú te em, pues que se conserven ambas cosas, ¿no?, que ella se quede contigo, pues para poder estar con ella y pues estar pendiente, sobre todo, em, pero pues también, ¿no?, esa parte de deshacerse de ese lugar, igual pues podrían, por ejemplo, hablarlo y pues tal vez no vender el apartamento, sino tal vez ponerlo en renta y pues cualquier cosa saben que el apartamento es suyo, ¿no?, em, y pues incluso de ahí pueden generar hasta hasta dinero, ¿no?, que pues pueden gastar en ella y todo eso, ¿no?, o sea, pueden conversarlo y así también tú no sientes ese pesar, ¿no?, de que: "Ay, ese apartamento, ¿cómo lo vamos a vender?", ¿No?, eh, pero pues también lo importante es que ella entienda que por la lo que le ha pasado y sobre todo porque ya está grande, pues necesita, pues estar acompañada, ¿no?, o sea, se entiende que pues ella quiere hacer sus cosas, pero pues también es algo muy complicado para los adultos, eh, ya entrados a una edad y sobre todo, que han pasado por un accidente o algo que los haya dejado un poco mal, que o bueno, sino una enfermedad o algo así, eh, pues les pesa aceptarlo, ¿no?, porque pues sí están acostumbrados a un cierto estilo de vida, pero pues también tiene que entender que los hijos, pues puedan ayudar. Sobre todo, ella tendría que ver que están dispuestos a ayudarla, ¿no?, porque muchos hijos no no están dispuestos a hacerlo, ¿no?, y es como que al contrario, se pasan la pelota de: "No, yo no lo quiero cuidar", ¿no?, pero, o sea, la verdad es que pues tu mamá es hasta cierto punto afortunada de que pues ustedes puedan estar con ella. Entonces, pues también ella tiene que entenderlo. Tiene que entender que ya es momento de pues dejarse cuidar. <laughs>
Ajá. Sí. Ajá. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí. Es lo que yo le digo, le dije: "O sea, que que afortunada eres de que te o sea, de que tengas quien vea por ti." Le dije: "A mi lado estoy yo que yo no tengo hijos. O sea, ya no tuve hijos y y y y yo, ¿qué va a pasar en mi adultez, no?, 'No pues que Dios proveerá, que no sé qué'", ya sabes cómo son los tos mayores, ¿no?, es más ahorita se fue a pasar unos días a casa de mi hermano. Solo estuvo allá dos semanas, pero nos mandó mi cuñada una foto de mi mamá, este, que le tomó por la espalda, ¿no?, porque iban caminando en la calle y mi cuñada nos dijo, dice: "Pues trae guarura, aunque no quiera", dice: "Y viene molesta porque", ajá, porque la acompañó mi cuñada, este, a a a donde iban, iban al súper, ¿no?, y mi mamá molesta porque decía: "Es que yo andaba sola", y incluso ahí en México, ahí en en donde viven ellos decía: "Yo andaba sola. O sea, yo me iba aquí, me iba allá, me iba al pueblito de este de acá." Y y le dije: "Pues es que debe de entender que ya no". O sea, gracias a Dios ya puede caminar. Estuvo tan enferma que no podía ni caminar, de verdad, usaba andadera, silla de ruedas, pañal. Ahorita ya afortunadamente fue algo reversible. Ya está mejor. Pero pues no, o sea, ya no está en edad de estar, eh, ahí, como dicen de chincoaluda, como dicen en mi pueblo, ¿no?, ya ya que se calme, pero sí también, em, entiendo que quiera tener su espacio y pues, no sé si, es complicado lograrlo, pero pues fíjate que en esa opción, em, de de abogar más por una renta del departamento porque pues siempre es complicado meter a alguien a tu casa, ¿no?, a a a alguien que que no que no conoces, pero pues sí, a lo mejor sería una solución más viable, puede ser.
Sí. Sí. <laughs> Sí. Ajá. Ajá. <laughs> Ujú. Ujú. Sí, no. Qué bueno. Sí, no. <laughs> Sí. Sí, claro. Sí, claro. Ujú. Claro. Sí, totalmente. Sí, y así cualquier cosa, pues también tienen en la habitación y pues pueden pedirla, ¿no?, cuando sea necesario y cuando sí, o sea, no sientes que pues van a perderla, ¿no?, para siempre, ¿no?, entonces pues sí, eso podría ser una buena idea, y con ella, pues sí, nada más va a quedar de otra que pues seguir hablando con ella y tratar de, pues de que ella entienda, ¿no?, la situación en la que se encuentra, pues ya.
Ex Okey. Pues sí, espero que se que sí y que así sea. <chuckles> Muchas gracias por escuchar y pues ya lo platicaré con con ella cuando vuelva de visita de mi hermano. Gracias y buenas noches.
<laughs> No, eh eh No, de verdad, espero que pues puedan solucionarlo y nada también, eh, pues deseo lo mejor para para todos ustedes. Cuídense.